Ya, oldukça faydalanıyorum diyebilirim. Eee, eee, genel olarak da çok memnunum. Hani, şöyle bir özelliği var. Şimdi, eee, bu özellikle eskiyi biraz düşünün, ya, bu 5-10 yılı önceyi düşününce, eee, hani, ufacık bir işlem için bile, hani, belki bir, işte, randevu almak gerekiyordu. Eee, ondan sonra, işte, randevuya gi gerekiyor yani inanılmaz bir zaman harcıyorduk. Hani, genel olarak çok memnunum diyebilirim, yani, o yüzden.
Hımm. Evet. Hımm, zaman harcaman. A, çok güzel. Peki, ımm, kullanım alanlarını biraz, ııı, açabilir misin? Mesela hangi alanlarda senin için daha önemli? En çok nerelerde hayatını kolaylaştırıyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Mesela en basitinden ikametgâh belgesi çıkartmak için. Çünkü bunu bazen bazı yerlerde isteyebiliyorlar bizden. Hani, en azından o bölgede yaşadığımızı, eee, temsil olarak göstermemiz gerekiyor. Onun dışında mesela, eee, bu, ııı, tapu yani, tapu gibi, işte, ne bileyim, ımm, ııı, bir har harç ka kamu kamu için harç ödeme sistemleri var mesela. Bunlar eskiden, eee, y yapılamıyordu ama şimdi direkt, hani, bilgisayarından, evinden, işte telefonundan bile dahi yapılabiliyor. Hı hı. Yapılabiliyor, evet.
Hıı. Hımm. Kamu işleri. Hı hı. Hıı, kolayca yapabiliyorsun. Anladım. Peki bunların ödemeleri vs. onları da oradan gerçekleştirebiliyor musun?
Evet, gerçekleştirebiliyorum. Hatta, eee, 20 gün önce falan yaptım, hani, eee, işte, çöp vergisi, ev vergisi. Bunları mesela hepsini ödedim oradan. Çok da böyle hızlı oldu. Sonra, işte, sana döküm de veriyor, hani, işte, ödenmiştir şeklinde.
Hıı. Ha, iyi, evet, çok güzel. Eee, peki şunu da sormak istiyorum Evet, bir arşiv de oluşturmuş oluyorsun. Peki bunları kıyasladığında mesela şu anda yaşadığın ülkeyle Türkiye'de kullandığın, eee, sistemleri bir kıyaslama durumunda neler fark ediyorsun?
Onları daha sonra bilgisayarında saklayabiliyorsun. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Hı hı.